So 'n was?
Ein Horder, also, die hat, äh, d d Zeitungen von den 60ern noch gehabt zu Hause und
Ach so, ach so, die hat Sachen gehortet, okay, verstehe. Ja, ja, ja.
Mhm. Und, ähm, ne, dann Hunde und Katzen und, äh, in de Drinnen hat's auch gero a also, i furchtbar. Und, ähm, ich
Okay, oh je. Das heißt, das entsprach gar nicht dem Bild, ähm, das du gesehen hast, als du gebucht hast.
Nein, überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Und selbst die Bilder, die sie hochgesetzt hatte und auch das Bild von ihr war wahrscheinlich von vor 30 Jahren oder so, ne? Und, äh, mir tat's halt dann auch leid, ne, weil ich habe gedacht, na ja, ist wahrscheinlich 'ne ältere Frau, die kämpft wahrscheinlich auch, um Kosten zu tragen und so, ne? Aber ich war total irgendwie so also, im im Normalzustand hätte ich gesagt: „G ich packe meinen Koffer gar nicht aus, ich gehe sofort in 'n Hotel.“ Und dann habe ich halt so mich auch überkommen und meine Komfortzone richtig verlassen müssen, ähm
Mhm. <chuckles> Mhm, mhm. Ja. Ja. Mhm. Hatte war das irgendwie so 'ne innere Stimme oder war das eher auch so, weil du ja jetzt gerade schon dabei warst, deine Komfortzone zu verlassen, dass du dann gedacht hast: „Ne, wenn dann jetzt, aber mit ja, mit allem. Das ga mit dem ganzen Gepäck.“?
<chuckles> Ähm, ja, erst mal das und dann war ich natürlich auch, äh hatte ich auch 'n Budget, ne, und hatte schon bezahlt. Und, ähm, ja, ne, und dann habe ich gedacht: „Okay, das musst jetzt irgendwie durch ne, äh, musst such einfach die positiven Dinge.“, ne?
Mhm. Ah, verstehe, ja. Ja, war das dann irgendwie 'n 'n wirklich nur 'n Stop-over und am nächsten Tag ging's weiter nach Neuseeland oder hattest du da auch 'n paar Tage jetzt in Hawaii geplant?
Ähm, ne, gar nicht, Neuseeland war noch z ganz zu. Also, ich hatte gar keine Aussicht, wann Neuseeland aufmacht und
Ach so, okay. Das heißt, es war für dich auch noch zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht klar, wann die Reise weitergeht.
genau, und ich hatte bei ihr 1 Monat gebucht.
Oh, verstehe. Ui, gut, das ist ja dann schon, ähm, ja, ’ne ’n ordentlicher Zeitraum. Und da bist du wirklich geblieben den kompletten Monat? Ne, okay.
<chuckles> Ja. Mhm. Ne, ne, weil, ähm, also, ich habe dann so die 1. paar Nächte, ne, äh, d äh, dort geschlafen, war natürlich dementsprechend unbequem auch und geruchsmäßig und so, und habe dann aber versucht, meine Liebe den Tieren zu geben und mich auf die Tiere zu konzentrieren, und ist ja auch nicht das der Fehler der Tiere und, ähm, ei und dann habe ich aber nach 'n paar Tagen habe ich mich dann so richtig überwunden, ne, und habe mich dann mit ihr hingesetzt und ich hatte echt Angst und mir gedacht, ne, weil Menschen sind da manchmal so komisch, ne, und die sagen dann: „Ja, ist halt so, du hast mir's Geld gegeben.“ und aus ist es, ne? Und, ähm und dann hat sie mir, äh, 2 Wochen Kredit zurückgegeben.
Mhm, mhm. Okay. Ja. Mhm. Ja, ja.